Olá. Olha, hoje eu queria conversar um pouquinho contigo, também precisava, né, da sua opinião em algum aspecto de imagina, ultimamente eu ando assinando muitos serviços, né, online, de streaming. Eu por um tempo, né, eu tive aprendendo programação, né, eu eu trabalho com programação também hoje em dia, mas eu fui muito audi autodidata, né, então não tive um professor nem nada. Eu comecei ali vendo muito vídeo no YouTube, depois, hã, s depois eu fui aí na internet, vi uma coisa ou outra, só que eu percebia que tinha alguns cursos, né, você pagava a inscrição anual e tipo, esses cursos foram incríveis pra mim, né. Me ajudaram muito, eu consegui crescer muito na minha carreira, fazer muito mais projetos, só que é aquilo, eu deixava o meu cartão e todo ano, né, tirava alguma coisa, mas eu estava tendo utilidade desses cursos, né? E hoje em dia, né, eu já não preciso mais, tipo, eu não abro mais, não tô estudando mais, já tô praticando, né? E aí eu vejo, é Netflix, é Spotify, é Apple Music, eu esqueço de tirar. Tudo paga e chega no final do mês, né, que você pensa: "Ah, não, é 3,99 aqui. Não, é só 2 ali, é 7 ali, ah, 10 aqui". É pouquinho
Uhum. Sim. Sim. Uhum! Ah! Hum, tá. Tudo paga, né? Ai, sei. É pouquinho, né, mas vai acumulando, né, quando vê a conta enorme, né, de todas as assinaturas, né? Entendo. É.
Exatamente. Exatamente. Esse é o maior problema, né? E já chegou a momentos de de ser tipo um absurdo a conta no final do mês, porque eu também sou DJ, então eu pagava o a Rekordbox, né, que é o aplicativo que a gente usa pra mixar, né, que é cento e cinquenta euros o ano. Você paga uma vez só. E o meu Data Camp, que é o o de o que eu estudo, né, é U$100 o ano. E aí tinha DNC também, que é um do Brasil que é R$4.500 por ano, né. Mas
Aham. Hum, tá. Nossa! Ah, tá. Nossa, que caro, oh. <chuckles>
É é caro, mas é por ano, né? Então é tipo tudo pra estudar ou pra ou pra minha mixagem. E aí teve 1 mês esse ano que simplesmente eu esqueci dessas dessas contas, né, que eram anuais, eu esqueci de cancelar. E aí veio as contas dos meus streamings normais e do nada me tiraram, tipo, praticamente €450 a mais, né. <chuckles> Então, tipo
Aham. Uhum. Nossa! Ah, não, nossa, precisava realmente dar um jeito nisso, né? Porque esses pouquinhos, né, alguns são pouquinhos, outros você me falou são gastos bem maiores, né? Mas quando vai juntando tudo, né? E, e eu tenho certeza que que, assim, a maior parte das pessoas não têm tempo pra ir usando tudo isso, né? Porque aí você, eh, paga a TV, né, muitas vezes, eh, programação de TV, né, ou e ou Netflix, e aí imagino, você deve ter outras assinaturas de TV, ou não? Quais são suas assinaturas?
É. Aham. Imagina, eu eu gosto muito do HBO, né. Eu assinei o HBO só por conta de uma série que que eu assisto lá, que é The Boys, gosto bastante The Boys. Eu assinei a HBO só por isso, mas tipo, eu nem abro o HBO e ainda continuo pagando, né?
Uhum. Olha, mas olha, vou te dizer então, eu tenho uma notícia boa pra te dar. <laughs> Que a Netflix acabou de comprar a Warner e eu acho que as programações da HBO vão todas pra Netflix, hein? Vai ficar uma só, pelo menos. <laughs> É.
Nossa, que top, que top! Mas será que vai acontecer isso mesmo ou será que, tipo, ela vai comprar, vai ter o controle dos outros streamings, mas a programação da Netflix vai continuar?
Não, eu acho que, eu acho que vai entrar, pelo que é ó as informações que saíram na mídia, hã, hoje, né? <chuckles> É que as programações vão entrar, então algumas séries que são, tipo Game of Thrones, por exemplo, série superfamosa da HBO, vai pra Netflix. E acho que tem é, tem outras séries que também vão. Eu não sei se vai a programação completa, né, se eles vão abrir em 2 assim, mas várias várias vão, sim. Então aí você provavelmente vai pagar uma só, dependendo da série, se ela tiver, <chuckles> já vai diminuir uma assinatura, hein? <chuckles>
Aham, sim, sim. Vai pra Netflix? Que bacana, que bacana. Nossa, aí já já economizei uns €8. <chuckles> Com certeza, com certeza, porque é isso, né? Tipo, é €8,00 ali ou é €9,00 da HBO, né? Mais €10,00 da Netflix, né? Mais €4,00 do Spotify.
Sim. Aham. É, não, e eu tenho certeza que você não consegue assistir todos, né? Deve ter passar semanas que você fica sem assistir, né? E eu acho que muita gente, na verdade, né, às vezes paga planos, por exemplo, uma coisa outra bem comum que as pessoas pagam é po plano de espaço de fotos, né? De armazenamento nas nos aplicativos. Você paga isso também ou não?
Com certeza, com certeza. É verdade, é verdade. Além do Google Fotos, né? É o Google Fotos, não, Google, Google One ou Google Plus, não sei o que que é, que eu uso pra o meu Gmail não ficar lotado, né? Pra eu ter mais espaço ali no Google Fotos. Eu também pago o iCloud, né. Com uma nuvem enorme pra eu poder, eh, ter as minhas fotos, porque é aquilo, meu celular ele tem 256 gigas. Isso parece bastante coisa, né? Porque eu lembro antigamente, meu celular tinha no máximo, sei lá, 32 gigas e dava tudo, né. Mas essas 256 gigas não é capaz de segurar tudo que tem no meu no meu celular. Toda hora ele tá com, com pouca memória, né. Então eu tive que pagar mais, né, pra ter memória no celular também, pagar mais pra ter memória ali no Gmail. E são coisas que acabo precisando, né, realmente. A Netflix eu a eu também acho que é uma coisa útil pra mim, porque é um um streaming que eu tô sempre ali assistindo, né. Sempre tô vendo alguma coisa. Se eu não tiver vendo, minha namorada tá assistindo. Se ela não tiver assistindo, minha mãe tá assistindo. Então, sempre tem gente usando, mas às vezes tem coisas assim a mais, né, que pesam um pouco no bolso, né? E eu sempre esqueço, cara. Tipo, não sei o que que que que eu tenho que fazer.
É. São várias, né? Aham. Aham. Aham. Aham. Sim. Uhum. Entendi. Aham, sim. O que que tá eu acho que assim, o primeiro passo, assim, que eu acho que pode te ajudar, né, bastante, é começar a anotar, fazer uma revisão assim mesmo e e colocar no papel mesmo, né. Mo método tradicional, sabe? De começar a anotar tudo, todos eles, né. Colocar ali uma lista, porque é só assim que você vai saber também o quanto você tá gastando, porque é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Imagino que a maior parte desses devem tá em débito automático, né, dé débito no cartão, né. A maior parte, é cartão de crédito, né. É
Tá certo. É isso mesmo, né. Aham. É, o dinheiro cai na conta e já tira tudo dessa <chuckles> dessas, dessas minicompras, né, que no fundo, no fundo vira uma compra grande.
Você É, então. <chuckles> E Fica vira grande e provavelmente como tá ali no cartão como automático, é algo que você nem vai percebendo, quando vê, o dinheiro tá indo embora, você não sabe nem pra onde tá indo, né, porque isso é super comum, acho que muitas pessoas passam por isso, porque tudo você tem que assinar hoje em dia, né, um monte de coisa, né? Fora isso, serviço de entrega também, né, se você ver, Amazon e ou outros serviços de entrega também que muita gente assina, vai juntando tudo, é muita coisa, né? Então, eu acho que o primeiro passo seria realmente anotar, método tradicional, assim, colocar tudo no papel ali, 1 a 1, tentar buscar na memória, ir atrás, assim, do a qua e fazer essa lista de quanto você tá pagando pra ver se tem coisa, né, se E primeiro que você vai tomar um susto, provavelmente, do valor que você tá pagando todo mês, né? <laughs> E me É.
Com certeza. Não, eu já tô já tô ali, tipo, às ve acho que a gente demora tanto pra abrir, né, e fazer essa conta, que não é tão difícil, é só abrir me meu meu site do meu banco, ver tudo que tá no débito automático desse cartão, que é só esse cartão realmente que tiram tudo, né, mas eu sei que vou me assustar porque, eh Claro.
É. Sim Aham. E é Vai se assustar com o valor. E ai e aí fora isso, né, e colocar também esses que são assinaturas anuais, fazer a divisão, assim, mês a mês pra saber exatamente quanto que tá dando isso, né, por mês, mesmo que sejam renovações anuais.
Aham. Com certeza. E se e se precisa mesmo disso, né? Tem muita assinatura inútil, eu acho.
E se precisa. É, eu acho que quando você listar tudo isso, você vai ter uma visão geral do que ali do que dá pra tirar, né, você vai ver, provavelmente, que o valor é alto, né, somando tudo vai dar mesmo um valor alto, bem comum isso, parece pouco, mas é alto. E aí você consegue tirar, né, ou, então, até uma coisa bem comum que algumas pessoas fazem é assinar, por exemplo, ai, vou dar um exemplo, assim, você quer assistir uma f uma série específica que só passa naquele streaming, aí você vai lá, assina aquele streaming por 1 mês, assiste a sua série e depois cancela, né, fica atento a isso, né, a ao prazo, assim, só pra assinatura do hum, pro que porque às vezes tem alguns que você assina, porque quer assistir alguma coisa, mas acabou aquilo, você não tá usando mais, né? Eh, às vezes pontualmente assinar e não precisa ficar pagando todo mês, né, assina por aquele período, assiste o que você quer assistir e já cancela, né, também é uma é uma opção, né?
Verdade. Verdade. É verdade, isso é um problemão. Com certeza. É, eu eu acho que vou fazer isso, né, eu vou, depois da nossa conversa, eu vou sentar ali, vou abrir meu aplicativo do banco, porque tem muita coisa, assim, que é útil, né, que eu acabo precisando, coisas que tipo, eu acabo não achando que sai caro, mas tem muita coisa no meu débito automático, né, e coisas que são necessárias, a minha academia, né, tá no débito automático, né, tem acho que deve ter uma coisa ou outra que também deve estar ali, mas essas assinaturas, tipo, eu tenho assinatura da Uber, né, Uber One, então, tipo, tira toda hora ali 3,99, né, e você acha que não é nada, isso já é uma viagem praticamente, né? Então, eu vou vou realmente ver, porque com certeza eu vou tomar um susto, né, e vai ser uma economia, uma boa economia, né, eu eu parar ali, né, e tipo, desligar algumas coisas, ainda mais os os anuais, né, o maior problema às vezes são as assinaturas anuais que pegam a gen prevenido.
Uhum. Sim. Sim. Ah. Aham. Sim. Sim. É. Sim, sim. E a e aí você pode é, é, e aí você pode fazer também, né, enfim, eu falei pra anotar no método tradicional no papel, a princípio pra você olhar, mas você pode fazer uma planilha realmente de controle e até com datas das renovações, né, porque essas, por exemplo, que são anuais, ficam meio perdidas, né, porque depende do do momento em que você assinou, né, e aí vai caindo no no no débito automático, provavelmente, ou o cartão, né? Mas E e os os prazos, assim, até porque quando você for cancelar ou se você decidir cancelar, você sabe exatamente em que momento que você precisa entrar em contato e cancelar, né? Acho que dá uma visão mais geral, porque quando vai fazendo, vai acumulando, você vai se perdendo mesmo. E é bem normal, muita gente não sem noção do que gasta com isso. <laughs>
Aham. Com certeza. Com certeza. Não, mas é isso mesmo. A gente ho É verdade, a gente hoje em dia vive tão no automático, né, a rotina é tão corrida que a gente necessita, né, de algumas facilidades, por isso que a gente faz esses Tipo, imagina, com o Uber mesmo, às vezes pra mim era muito útil, né, quando eu estava indo pra faculdade ou quando estava sem carro também, então assinei Uber One. Ah, às vezes eu não tinha tempo, né, e pedia muita comida pela Uber Eats.
É. Ah, mas se isso mudou, por exemplo, já é algo que você pode cancelar, né, e não ficar gastando. Parece pouco, né, 3, 4, é pouquinho, né, mas no no final das contas, meses e meses usa pagando sem usar, já faz grande diferença, né.
E não pagava Exatamente. Com certeza. Não, não, no fundo é 3,99€, 10 meses é 39€ ali. Tá, não é nada, sim, mas 39€ eu poderia ter gastado em qualquer outra coisa, né. Então
Pois é. Pois é, parece pouco, né. Então acho que ma o ter uma visão geral pra você conseguir controlar isso e tirar o que realmente você não tá usando. E também, dep esse tipo de assinatura, você pode voltar a fazer a qualquer momento, né. É mesmo pra não desperdiçar dinheiro em algo que você não tá usando. Porque quando você tem muita coisa, muita assinatura, às vezes não tem nem tempo de usar tudo, né. Então realmente tá gastando dinheiro à toa, né.
É literalmente isso, você tem total razão em tudo que você falou, né. É uma coisa que, tipo, parece simples, né, mas a gente acaba postergando, adiando, adiando, adiando, mesmo por conta da da rotina, né: "Ah não, não quero ficar sem meu Spotify", mas na verdade não é o Spotify que tá tirando o dinheiro da conta, são outras coisas que tipo eu nem nem lembro, né. Então os insights e as dicas que você me deu foram valiosíssimas. Eu realmente, depois da nossa conversa, vou sentar aqui, eu vou pegar meu celular e vou dar uma olhadinha aqui na nas minhas ins subscrições e vou cancelar um monte, né, pra dar uma economizada também. Obrigado.
É, vai procrastinando isso. <chuckles> Aham. Ah, legal. Ah, eu fi fico feliz, eu ter ajudado. Espero que dê certo, que você consiga. <chuckles> Não tome muito susto, mas que consiga resolver isso, viu. Eh, obrigada, obrigada por compartilhar comigo.
Com certeza. Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Tchau.